Tu vois? Je voudrais te parler d'un problème qui me dérange un peu dans ma pratique créative. Hem, c'est qu'en fait je vais avoir tendance à me comparer quand même pas mal aux autres. Heu, et c'est vrai que parfois, ça va p avoir des conséquences un peu, heu, délétères, heu, sur, heu, voilà comment je me sens vis-à-vis de ma pratique. Surtout que, bah, en fait pour t'expliquer un petit peu le le contexte, en fait j'ai commencé une activité créative, on va dire, il y a 1 an mais, heu, donc qui est la 3D, modélisation 3D, sculpture 3D, et c'est vraiment la 1re activité créative que je fais, et je suis, heu, passionné par cette, heu, activité, mais, heu, c'est vrai que, heu, bah, j'ai un peu des ambitions, heu, importantes parce que j'aimerais bien me professionnaliser là-dedans, et, bah, ça arrive qu’à des moments, je me compare trop et que je me dis que j’arriverai pas au niveau de telle personne. Enfin, et surtout comme, heu, je recherche sur les réseaux sociaux pas mal d'inspiration, c'est vrai que, bah, ça peut m'arriver assez régulièrement quand même de, bah, de me comparer et heu, justement, de me retrouver un peu bloqué, heu, à cause de ça, quoi.
Mmh mh. D'accord. Alors, je comprends totalement. C'est c’est très très facile de rentrer dans cette spirale, de de s constamment se comparer aux autres, heu, surtout dans un nouveau domaine. Hem, mais alors, déjà, c’est très bien que tu aies commencé, bah, heu, ce ce la modélisation 3D. Heu, donc c'est une superbe démarche. Heu, surtout que, de ce que j'ai compris, c'est quelque chose d'assez nouveau pour toi, c'est ça?
Mmh. Oui, c'est ça, ouais, heu, mais même, heu, là en général, hein. En fait, c'est vrai qu'avant, moi, c'est pas que ça m'intéressait pas, mais j'avais jamais trouvé une activité où je pouvais êtes, heu, relativement bon, ou alors, je me disais tout simplement qu'il me faudrait des années pour être correct. Alors que c'est vrai que dans la 3D, bah, j'ai réussi à être pas trop mauvais, heu, dès le départ, mais, euh, bon, ceci dit, ça m'a pas empêché quand même de, bah, en fait, c'est vrai que sur les réseaux il y a quand même des gens qui sont ou soit ils sont là depuis très longtemps, et bon, ça, j'arrive un petit peu à faire la part des choses en me disant que c'est des gens avec beaucoup d'expérience, mais même, tu en as des fois, heu, qui sont là depuis peut-être pas si longtemps que ça, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de données que je n'ai pas forcément, et que je prends pas forcément en compte lorsque je me compare. Heu, par exemple, bah, notamment, heu, j'avais il y avait un type qui avait posté un autoportrait quoi, fait en 3D, c'était photoréaliste, et là, j'étais là: «Bah, c'est incroyable!», et en fait, si tu veux, heu, le gars, il avait mis 6 mois à se faire ce projet, et dans un post un peu plus tard, il explique qu'il vient d'apprendre à utiliser la tablette graphique. Là, j'étais là: «Mais attends, heu, s'il vient d'apprendre à utiliser la tablette graphique, c'est qu'en fait, il est assez débutant», et sauf que moi, j'aurais été jamais enfin j'aurais été incapable de sortir ce qu'il a fait! Et même s'il a pris 6 mois tu vois? Ça m'a quand même mis un petit choc, heu, en mode, heu: «mais attends, heu, est-ce que moi, je suis si bon que ça finalement? Enfin, est-ce que vraiment j'ai un petit peu de talent ou pas du tout? Parce que peut-être que je me suis vu trop beau?» Enfin, tu vois? Je vais tout de suite me faire des me dénigrer quoi.
OK. Ouais, je comprends. Non, mais bien sûr, je com je comprends totalement. Comme dit, c'est c'est, heu, c'est c’est même humain, en fait, de se comparer aux autres. Hem, a alors, heu, je sais pas si tu me l’as dit, mais mais ça fait combien de temps que que tu as commencé ce mmh, bah, la modélisation 3D?
Alors, bah, j'ai commencé il y a 1 an, mais justement le souci qui s'est présenté, c'est que, bon, au début j'étais ultra, heu, motivé, j'en faisais 10-12 heures par jour pendant 2 mois. J'avais un concours artistique, heu, où je devais présenter un truc à la fin, ce que j'ai fait, et, heu, sauf qu'après ça, j'ai connu une grosse période de blanc. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que je me suis un peu vidé, que je je me suis donné un petit peu trop sur cette période de temps, enfin vraiment, je me négligeais sur pas mal d'autres aspects de ma vie, ce qui n'a pas du tout aidé au final, et c'est vrai que, bah, à la fin de cette période, je me suis beaucoup remis en question. J’ai commencé à trouver que je faisais des trucs qui étaient vraiment pas si terribles. Enfin, vraiment ouais, heu, et s du coup, j'ai connu une grosse période de blanc, on va dire, qui a duré plusieurs mois, et là ça fait en ça fait, heu, pas si longtemps que ça au final que j'ai repris et donc, heu, bon, bah, là, heu, c'est vrai que j'ai changé un peu ma façon de de pratiquer, mais mine de rien ça m'arrive quand même assez régulièrement, bah, d t voilà d'arriver à me comparer, surtout quand je bloque sur une, heu, quelque chose en particulier. Là en ce moment par exemple, heu, je bloque sur la retopologie, qui est un truc que tu fais en 3D pour diminuer le nombre de polygones, heu, d'une, heu, d'une d’une sculpture, et sauf que, bah, j'y arrive pas et donc forcément, heu, je vais me comparer à fond sur les autres. Je vais me dire que, bah, c’est pas normal si je bloque, enfin ouais, j vraiment je vais me remettre en question assez facilement, quoi.
Mmh. Alors, je comprends totalement, donc, heu, d'après ce que tu m’as dit, donc, en fait, tu t'es de tu t'es trop donné d'un coup, et hem, et en fait, voilà, ça t'a tu as fait un genre de burn out. Tu as fait une pause et là, du coup, tu veux reprendre, mais sur des bases, du coup, heu, plus saines. C'est ça?
Mmh. Oui, c'est exactement ça. Bah, surtout plus on va dire, heu, avec un meilleur plan d'attaque parce que vraiment, au lieu de m'éparpiller partout, là, j'ai décidé de me concentrer vr sur un seul aspect et heu, bah, d'essayer de d'être très bon là-dedans. C'est pour ça que, bah, du coup, heu, là, je j'ai envie, là, maintenant j'ai une pratique qui est plus, on va dire, efficace, mais, bah, quand je commence à avoir des blocages ou des ralentissements, c'est là que la comparaison va apparaître souvent, quoi.
OK. Alors, déjà, c'est tout à fait normal, heu, d'avoir, heu, comme je dis, des blocages, des ralentissements, ça c'est en plus, surtout dans dans des domaines, heu, assez créatifs, hein? Heu, on est pas des machines. On peut pas sortir des idées par-ci par-là, heu, heu, heu, comme on veut. Hem et est-ce que tu peux m'en dire plus sur ton objectif, en fait, concrètement, avec la modé modélisation 3D? Donc, tu m'as dit que, heu, tu aimerais, heu, donc, heu, basculer dans le professionnel. Heu, mais est-ce que tu peux m'en dire plus sur ça?
Mmh. Ouais. Oui, heu, bah, en gros, heu, bah, de toute façon, tu peux faire beaucoup de choses en en 3D, hein. Tu peux faire vraiment de la modélisation, comme par exemple, modéliser des chaussures ou des vêtements ou des arbres, enfin des paysages, tu peux bosser plus dans les jeux vidéo. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'aspect sculpture 3D, c'est pour, heu, bah, créer créer des personnages, par exemple, pour des projets ou, heu, sculpter des personnages en 3D par rapport à certains projets qui ont juste leurs scu leur projet en en 2D. Toi, tu peux faire des services de ce type là ou alors même tu peux proposer des sculptures pour, heu, par exemple des Vtubers. Enfin, tu as pas mal, heu, vraiment, de possibilités avec juste, le fait de sculpter les personnages, heu, en 3D. Donc moi, c'est c'est vraiment mon mon objectif et heu, j'aimerais bien y arriver d'ici, heu, 1 an ou 2 et c'est pour ça que, voilà, je me mets quand même pas mal de pression et heu, bah, en fait, j'ai je me mets un, comment, une exigence assez élevée en terme de résultats. Quand je vois quelque chose de je de beau, là, sur le le X, par exemple, je me dis, heu, que moi, je dois être capable de de faire ce résultat-là aussi et je veux absolument y parvenir, hein? C'est pour ça que, mine de rien beh, mais en fait, je me sers un peu des autres comme étalons pour savoir si je suis, heu, on va dire, au niveau pour pouvoir proposer des services, heu, de type, heu, professionnel, en tout cas qui voudraient qu'on puisse me payer pour ça, quoi.
OK. D'a d'accord. Je comprends totalement et et heu, c'est très bien, bah, c'est très bien que tu aies, justement, cet objectif et que, voilà, tu t’es fixé en plus à 1 ou 2 années pour y arriver, heu, c'est très bien. Mais attention, après, à f à faire gaffe à pas trop, justement, se mettre de pression par rapport à ça. Et heu et donc, tu m'as dit aussi que, bah, voilà, tu avais tendance à à te comparer, heu, notamment sur les rés sur les réseaux sociaux, aux gens. Hem, donc, j'ai j'ai bien compris aussi que tu étais conscient que, heu, tu prenais en compte l'aspect où où, heu, il y a quand même certaines personnes qui ont, heu, plus d'expérience que toi et, hem, moi, ce que je voulais te demander, c'est alors, du coup, là, de ce que je comprends, tu as quand même un objectif assez précis dans l'industrie, c'est de faire des des, heu, des sculptures, c'est c'est bien ça?
Mmh. Bien sûr, oui. Oui, c'est ça, exactement, ouais, c'est j'ai un objectif.
Et et et donc, heu, quand quand tu te compares, heu, à d'autres personnes, est-ce que c'est des gens qui sont dans le même domaine, enfin dans, heu, dans le même milieu que toi?
Oui, oui, oui, en général. Après, oui, c heu, vraiment, bah, plus spécifiquement par rapport à ce que moi je veux faire, parce que, après, il y a d'autres créations 3D. Bah, je sais que, pour le coup, je suis pas du tout au niveau, enfin, et même je n je n'ai pas cherché à l'être. Donc, heu, dans le cas où, par exemple, il y en a, ils vont s'occuper plus de faire les les squelettes, des pour le pouvoir les bouger et cetera, ce qui peut être une, heu, une tâche d'une complexité, pareil, assez énorme. Ça m'intéresse, je vais les regarder. Mais, à ce moment là, je vais pas forcément me comparer, enfin déjà, enfin si, à la limite, je vais me dire que je sais pas comment ils font et moi, je suis pas sûr que je pourrais jamais réussir à faire ça. Mais, au pire, là, dans ce cas là, c'est c'est moins grave parce que je me dis: «Bon, bah, ça sera pas forcément ma spécialité», donc, heu, que là, les gars soient tous meilleurs que moi, au pire, c'est pas grave. Moi, je me co c'est vrai que je me compare beaucoup plus par rapport à bah, quand je vois des sculptures, hein, tout simplement, heu. Après, heu, évidemment que si c'est quelqu'un qui a vraiment, qui est professionnel dans le milieu, qui a beaucoup d'expérience, bon, je vais pas trop me comparer à lui non plus. On va dire que j'aimerais bien arriver à ce résultat-là, mais bon, je suis pas non plus heu, j'ai pas un ego au point de me dire que je pourrais arriver à au même résultat qu'une personne qui a 10 ans d'expérience. Mais, heu, je vais plus me comparer quand je vois des gens qui vont avoir un niveau similaire au mien. Sauf que le souci, c'est que, en fait, heu, on va dire que les gens qui ont un niveau débutant moyen, ils vont pas trop forcément publier. Ou alors, s'ils publient un truc, on va dire que c'est le projet où ils ont bossé dessus pendant 8 mois et que forcément il est, heu, peaufiné au maximum, quoi. Il y a il y a peu de personnes, au final, avec un niveau Ouais, bah, oui c'est vrai, non, mais c'est vrai, oui.
OK, ouais. Ouais, bah, c'est ça. Donc, en fait, heu, concrètement, là, ce que tu as en train de dire, en fait, tu es tu es déjà en train, un petit peu, de, heu, de répondre à ta problématique. Donc, concrètement, hem, en fait, tu c'est c'est c'est-à-dire que ça sert à rien de se comparer aux gens parce que tu sais pas ce qui se passe réellement dans la vie, heu, des des gens qui postent sur les réseaux sociaux. Heu, c'est à dire, comme tu as dit, quelqu'un va poster un projet, hem, qui va être super beau, heu, super bien, mais comme je dis, là, il aura passé les 8 derniers mois à faire ça et uniquement ça. Et peut-être qu'en fait, la personne, bah, elle sera moins complète sur d'autres aspects, justement, du du métier. Alors que toi, par exemple, heu, je suis sûr que tu as plein d'autres, heu, points forts, heu, heu, heu, qui te rendent, par exemple, bien plus complet. Ou alors, tu es ou alors tu es bon dans d'autres, heu, domaines, heu, du heu, enfin, dans dans d'autres aspects du domaine. Hem, alors, après, ce qui est vraiment important pour, heu, toi maintenant, je pense, ça serait de de vraiment essayer de, heu, de moins, heu, de moins se comparer aux autres, et et de vraiment se fixer des limites, par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux, et tout. Alors si tu peux, heu, ce serait vraiment de, hem, bah, de passer de m passer moins de temps sur les ré sociaux sur les réseaux sociaux, en tout cas en lien avec, justement, la modélisation 3D. Mais après, si tu peux te limiter toi-même, heu, c'est aussi une c'est aussi une solution, ouais.
Oui. Mmh. Mmh. OK. D'accord. Ouais. Ouais, bah, c'est vrai que je pense que, sur surtout dans le genre de moment où je me sens moins confiant, c'est vrai que ça serait sans doute une bonne idée, parce que, bah, comme le problème, c'est quand même que je m'en inspire, enfin, ça me sert beaucoup d'inspiration aussi, et j'apprends énormément bia par ce biais-là aussi. Parce que, mine de rien, je vois quand même les techniques que les gens utilisent. Mais c'est vrai que, heu, ça, tu as raison, dans les dans les moments où je doute, ça serait sans doute, heu, plus intelligent, en fait, d'aller regarder peut-être des vidéos, par exemple, heu, tutoriel ou des choses comme ça qui m'apprennent plus de choses et de moins passer de temps sur les réseaux sociaux. Donc, heu, en effet, je pense que je vais essayer de-de mettre ça en place et heu, puis surtout, oui, bah, essayer peut-être, heu, à la limite, de me comparer plus avec, heu, moi-même, avec, heu, les progrès que je fais plutôt que de me comparer avec, heu, d'autres personnes où il me manque énormément de données et où, au final, heu, c'est vrai que eux, ils vont pas forcément montrer, heu, tous les échecs qu'ils ont eu auparavant non plus, quoi, donc, heu
Ouais, c'est ça. Oui, c'est c'est c'est c'est exactement ça. Et puis, hem, comme tu as dit, en fait, ce serait c'est une super bonne idée d'ailleurs, de, bah, de se limiter partiellement, tu sais, au niveau des réseaux sociaux, de pas toujours se couper des réseaux. Mais comme je dis, heu, quand ça va pas trop, bah, voilà, tu te coupes un petit peu et et et puis, voilà. Et puis, pareil, heu, en terme faut aussi changer un petit peu sa vision des choses par rapport à à cette comparaison. Heu, comme je dis, heu, pas toujours trop se comparer quoi.
Mmh. OK. D'accord, bon, très bien. Bah, écoute, heu, je te remercie beaucoup, heu, pour ton, heu, oreille attentive et puis pour tous tes petits conseils, ça devrait quand même pas mal m'aider à gérer ce problème de comparaison qui bloque ma ma confiance créative.
Bah, écoute, il y a vraiment pas de souci et puis, de toute façon, je suis je suis sûr que tu vas y arriver.